そんな感じしますね。なんかうん、こだわってないような気がしますね。うん。はい。
うん。 ああ、そうなんですね。じゃあもう、あの、冷凍庫はすごいフル活用で色々利用されてる感じなんですけど、他の調理器具とかは、なんか使ってこれ時短になったとか、なんかいいアイデアとかあります？
ええ。 うん。 あ、ありますね。あの、私アイラップを愛用してるんですね。で、アイラップって、あの、まあ、ビニール袋なんですけども、普通の。で、でもその中に、あの、野菜とかを入れて、あの、蒸したりとか出来るんですよ。もう調理が出来てしまうんですね。なので、ま、枝豆とかも、あの、その袋の中に洗って袋の中に入れて、ま、500ワットで大体3分ぐらい、3、4分ぐらいしたら、もうあの、出来ちゃうんですね。あの、茹でなくても、水から。
アイラップっていうのはどんなものですか？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 へえ。